عندِك حق بصراحة، يعني فكرة إن أنا فعلًا آخُد بالي كويّس أوي من ده أو إنّ أنا حتّى يعني أنتِ فعلًا لفتتِ نظري لحاجة، أنا كنت باحب أقرأ جدًا زمان على فكرة، يعني جدًا كنت أحب فعلًا إن أنا أقرا زمان قبل ما أنام كده، أقرأ لي مثلًا 5 صُفَح، 10 صُفَح، بس لأ، حاجة تخلّيني كده أفصِل دماغي أو إن أنا أسترخي فعلًا قبل ما أنام، ففعلًا أنا محتاجة إن أنا أثبِّت العادات دي و أنا ألاقي لها وقت، إن أنا أغصِب نَفْسي عليها عشان هي فعلًا هتساعدني إن أنا أبقى نايمة أحسن أو إن أنا أبقى صاحية كمان فايقة، لإنّي لو نمت كويّس هابقى صاحية فايقة، هابقى صاحية عندي طاقة ونشاط تجاه اليوم أصلًا اللي ورايا والحاجات الكتير اللي بتبقى عندي أو كده، بس هل مثلًا إن أنا آخُد الموضوع اللي أنتِ قُلتيه ده أو إن أنا أعمل العادات دي، هاخدها بالتدريج مثلًا كده وأدرّجها شويّة والّا أقول لأ، خلاص من بكرة أنا هابدأ أعمل 1، 2، 3 بقى كل الكلام ده.
إمم. إمم. حاولي على قد ما تقدري إن أنتِ تبدئي إن أنتِ تضيفي ليومِك عادات معيّنة بالتدريج، يعني تشوفي مثلًا أنتِ حابّة تعملي إيه النهارده، هل حابّة مثلًا إن أنتِ تقري؟ هل حابّة إن أنتِ تنزلي تتمشّي شويّة؟ هل حابّة إن أنتِ مثلًا تخرجي مع صحابِك تغيّري جَو؟ هل حابّة إن أنتِ تتفرّجي على مسلسل معيّن؟ كل الحاجات دي قادرة إن هي تغيّر لِك جَو وإن هو ده وقت لنَفْسِك، على حَسَب الوقت اللي أنتِ مثلًا بتحبّيه. فكرة إن أنتِ برضه تخفّفي المهام عليكِ على قد ما تقدري بحيث إن أنتِ برضه مش منطقي إن أنتِ تعملي كل الحاجات دي طول اليوم. حاولي دايمًا تاخدي break في وقت مُعيّن، تدّي لنَفْسِك يوم إجازة، تعملي مثلًا في اليوم الحاجات المهمّة اللي هي أهَم حاجة بالنسبة لِك، تشوفي إيه ال أولويّاتِك عامةً وتبدئي إن أنتِ عادي تتهاوني في باقي الحاجات التانية، ممكن تأجّليها عادي، الحاجة اللي ممكن تتأجّل أجّليها، الحاجة اللي مثلًا شايفة إن هي ممكن تتلغي دلوقتي تمامًا ممكن تعمليها على المراحل عادي، أهَم حاجة إن أنتِ برضه تهوّني على نَفْسِك شويّة، ما تضغطيش نَفْسِك زيادة عن اللزوم علشان برضه تريّحي نَفْسِك في النُص ما توصليش لمرحلة الإستنزاف يعني.
إمم. إمم. إمم.

أنا بصراحة يعني في مشكلة كده بتقابلني وعايزاكِ تساعديني تقولي لي أعمل إيه، أنا بجد حاسّة إن عاداتي بقى يعني المسائيّة كده اللي أنا باعملها بالليل أو كده، عايزاها تبقى Routine، يعني عايزاها إنّها تبقى حاجة معيّنة باعملها مثلًا Routine مسائي بقى أنظّم بيه الدنيا كده، بَدَل ما كلّ حاجة عشوائية، بَدَل ما كلّ حاجة كده آآ ساعات بتحصل وساعات لأ، الموضوع بجد عشوائي جدًا، وده مأثّر طبعًا على نومي ومأثّر طبعًا على كلّ حاجة، فبجد محتاجاكِ بقى تنصحيني تقولي لي أحِل المشكلة دي إزاي.
إمم، فاهمة كويس أوي إن حاجة زي كده هتكون بالنسبة لِك بتضغط عليكِ كتير جدًا، خصوصًا إن فكرة إن أنتِ عامةً يبقى عندِك Routine عامةً في المساء حاجة من الحاجات اللي هتساعدِك إن أنتِ تحسّي باسترخاء بعد يوم طويل، هتساعدِك كمان إن أنتِ تنامي نوم سالم، هتحاولي أنتِ كمان تشحني طاقتِك في الوقت ده بعد يوم مضغوط طويل جدًا، فخلّيني برضه أفهم منِّك، أنتِ في العادي يعني بتبدئي إن أنتِ تحضّري إمتى للنوم؟